มีเหมือน กันค่ะ ก็ จริง ๆ อันเนี้ย ตอนเล่าอะมันก็ตลกนะ แต่ว่าตอนนั้นจริง ๆ อะ มันก็ดูน่ากลัวนิดหนึ่งเหมือนกัน คือ เราไปทำงานที่ต่างประเทศอะค่ะ แล้วก็จริง ๆ อะไป 2 คน ก็คือพารุ่นน้องไปด้วยอีกคน หนึ่ง แต่ว่าเราดันนั่งคนละที่กัน ก็คือนั่งแยกที่กัน
อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ? อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ
แล้วเราอะดันเป็นไข่แดงเนาะ ก็คือนั่งอยู่ตรงกลาง คือที่นั่งมันเป็น 3 ที่อะค่ะ ก็นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชาย 2 คน ข้างหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่น อีกข้างหนึ่งก็เป็นคนอเมริกา อา แล้วเราอะไปที่ประเทศอเมริกา แล้วคนญี่ปุ่นน่ะ เขาไม่คุยกับเราเลยอยู่แล้ว เพราะว่า 1 เข้าใจว่าภาษาเขาก็อาจจะไม่ ได้ ได้ดีมาก อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็กลายเป็น ว่า คนฝั่งอเมริกาเป็นคนชวนเราคุย อา แล้วเขาก็คุยกับเราแบบตลอดทางเลยอะค่ะ จน
ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อา เข้าใจค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ แบบนั้น ค่ะ
ใช่ จนแบบ อา ช่วงกึ่งกลางของไฟลต์ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ
เขาก็เริ่มชวนเราแบบ "เออ เนี่ย ไออะแบบมีผ้าห่มพกมาเอง อุ่นมาก อุ่นกว่าผ้าห่มของสายการบินอีก" อะไรอย่างเงี้ย "ยูจะมาแชร์กับไอไหม?" เราก็แบบ อะ ไร อะไรคือสิ่งนี้ อะไรคือการชวนแชร์ผ้าห่ม อะไรอย่างเงี้ย เราก็บอก
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ เข้าใจ อือฮึ
เราก็ "เออ ไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ย แบบเรา ของเราได้ เรา อันเนี้ย เราโอเคแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ชวนเราแบบหลายครั้งมากอะค่ะ ว่าแบบ "เฮ้ย ผ้าห่มไอนิ่มนะ อุ่นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบว่า เนี่ย เรามาห่มแชร์กัน" บอกว่า "ไม่เอา แบบ เออ ไออยากห่มของไอเอง ไอไม่อยากแบบแชร์กับใคร" อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้ว แล้วเราอะ ก็เลยเหมือนแบบเงียบไป จากที่ตอนแรกคุยกับเขาเยอะ ๆ ใช่ไหมคะ อา แล้ว แล้วเราก็เลยเหมือนแบบ อา หันไปเล่นแบบ นั่งไถมือถือของเราเล่น แล้วด้วยความที่ โอเค พอเราอยู่บนเครื่องอะ มันจะเป็นแบบไฟลต์โหมด แล้วก็จะเล่นอะไรไม่ได้ ใช่ไหมคะ แต่มันยัง
อา ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ๆ เข้าใจค่ะ อา อืม อ๋อ อะฮะ ค่ะ เข้าใจค่ะ อือฮึ